अ, मतलब देखिए अ, जैसे बारिश यही यही बात है ना कि मैंने आपसे क्या बोला जब आपको लगे पानी अत्यधिक हो जाए, है ना? तो आप क्या करिए उस पानी को किसी पाइप द्वारा ज़मीन में भेज दीजिए और वहाँ से वो सीपते-सीपते नीचे चला जाएगा। जब वो नीचे चला जाएगा ना तो फ़िर उसमें क्या होगा कि अ, वो आपका जो नीचे का पानी है, जिसे आप सबमर्सिबल से खींच-खींच के निकाल रहे हैं, वो रिचार्ज होगा।
हाँ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल अग अ, पानी जब ज़मीन में जाएगा तो ज़मीन में पानी की मात्रा बढ़ेगी, जिससे फ़िल्टर होकर वो वापस ट्यूबवेल के द्वारा या कैसे भी हम जब अ, उसे खींचते हैं तो वो हमें ही प्राप्त होगा। देखिए, ये तो थी घर के पानी की बात और आम आदमी के बचाने की बात। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, नदियाँ अ अ, प्रदूषित हो रही हैं। नदियों का जल बेकार हो रहा है, नदियाँ अ, उतनी ज़्यादा क्लीन नहीं रह पा रही हैं। तो क्या इतने बड़े स्तर पर कोई पहल, कोई व्यक्ति किस तरह से हो सकता है कि जैसे नर्मदा के बारे में सुना जाता है कि नर्मदा दूषित है। लोग काम करना चाहते हैं उस पर, तो कैसे पॉसिबल है? क्या ये इसको साफ़ किया जा सकता है सरकारों द्वारा?
हाँ, हमारे पास ही आ जाएगा। बिल्कुल। हुँ। हाँ, हाँ। <chuckles> अब देखिए बात ऐसी है कि अ, सरकार को जो इसके लिए लोग ब्लेम करते हैं, नदी गंदी है, नदी गंदी है, है ना? अ, तो ये मुझे बड़ा ही बेकार मुद्दा लगता है राजनीतिक तौर पर कि ये सरकार ने इस नदी को साफ़ किया, ये सरकार ने ये किया। अ, मुझे बड़ा बेवकूफ़ी लगता है ये बोलना क्योंकि आप एक बार ख़ुद समझिए, सरकार कोई-सी भी हो उसकी क्या ग़लती है? इसमें ग़लती तो आम जनता की है ना जिसने उस पानी को गंदा किया। है ना? चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, पानी साफ़ करना ठीक है वो तो आपका अ अ, आपकी नदी साफ़ हो रही है, आपको दिख रहा है, बड़ा बढ़िया है। मगर कहीं एक देश के नागरिक के तौर पे सरकार बाद में आती है, पहले आप आते हो। क्योंकि सरकार आप चुनते हो तो आपकी एक ज़िम्मेदारी है कि अगर सरकार उसे साफ़ करने के लिए रेडी है तो आप उसको साफ़ रखने के लिए भी तो रेडी रहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें जनता का काफ़ी बड़ा एक अहम रोल होगा कि आप लड़िए बाद में, पहले आप ख़ुद की ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएँ जिससे अ, सरकार भी थोड़ा सोचे कि अगर हम साफ़ कर रहे तो साफ़ रहे क्योंकि देखिए सरकार भी तो यही सोच के कि छोड़ ना छोड़ देगी ना करना कि यार कितना भी साफ़ कर रहे, साफ़ रहेगा ही नहीं। यही तो बात है।
हाँ। जी। हाँ, सही बात है। जी, बिल्कुल सच कहा आपने। सही बात है। बिल्कुल, सच बात है। लेक़िन अ, देखिए गंदगी कहीं न कहीं फ़ैलती तो लोगों की वजह से है ना। हम लोगों ने जो अ, टूरिस्ट प्लेस बनाकर रखे हैं कि हम अ, अगर धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं तब भी उसको टूरिस्ट प्लेस बनाकर रखे हैं। उत्तराखंड जैसे जो कि महान अ अ, पिछली त्रासदी उत्तराखंड में जो हुई थी, केदारनाथ में हुई थी, कहाँ हुई थी? पानी जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सारे मंदिर वो ढह गए थे। तो आम आदमी जब इस तरह से हाँ, केदारनाथ में जब बार-बार आम आदमी इस तरह से घूमने जाता है, इस तरह से जो अ, प्रयोग करता है मतलब वहाँ जाकर कचरा फ़ैलाएगा तो अ, कुछ ज़िम्मेदारी तो हमा हमारे ही सर आएगी ना कि हम ही ने तो दूषित किया है उसको। तो कुछ ना कुछ तो हमारे अ, कर्तव्य बनते होंगे कि कि हम कम से कम यही करें कि उसको दूषित ना करें।
हुँ, हाँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। अ केदारनाथ में। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ।